Heeh. Itu, jadi rekan kerja kan nggak mau ikut campur dan nggak mau bantu, justru malah saling menggigit tuh, ya. Jadi, aku juga kayak, ya, ngerasa ini tambahin ini, tambah lagi kerjaan lagi tambah lagi kerjaan lagi, karena teman kayak seolah ngompor-ngomporin atasan biar aku kayak gimana gitu, ya. Ya, jadi gaji banyak pun aku tetap nggak bisa menikmati karena, eee, ya, namanya orang stres kan butuh hiburan ya. Jadi, dengan gaji yang banyak itu aku justru gampang menghamburkan uang buat cari hiburan kayak nonton, kayak kafe, makan yang mahal. Jadi, kayak nggak terasa gaji besarnya itu. Karena memang, eee, buat iya, dihabiskan buat nyembuhin mental, gitu lho.
Mmm. Mmm. Oh, iya iya, paham, sih. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm, mhm mhm. Iya ya. Hmm. Jadi banyak dihabiskan, gitu, ya? Mhm. Hmm, paham sih, Mas. Terus sekarang gimana, Mas? Udah aman sekarang?
Heeh. Kalau sekarang mah kesehariannya aja kayak gitu, nyaman, ya, kayak kita juga ngeluarin duit bisa dikontrol. Walaupun kecil, tapi bisa mencukupi ke sebulanan, ya, itu aman sih, enak aja, gitu. Daripada kemarin, besar tapi habisnya buat
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
ya
Mhm.
makan-makanan yang nggak penting, takut atau ap
Iya sih, Mas. Jadi, kalau boleh milih gitu ya Mas, jadi kayak hal pertama yang emang diharapkan dari rekan kerja tuh, eee, ya, sikapnya gitu, ya, buat saling menghargai, terus buat saling ada rasa empati. Jadi kan, ketika seseorang bisa menghargai waktu, pendapat, sama perasaan rekan kerjanya itu kan, eee, jadi kerja sama akan be berjalan lancar gitu ya, Mas? Heeh, karena kan empati itu membuat seseorang tuh lebih peka lagi gitu kan, terhadap kondisi timnya. Entah saat ada yang kelelahan, atau stres, atau butuh bantuan, gitu, ya? Ja heeh, jadi ya setelah itu heeh, jadi
Mhm. Hmm. Mhm. Iya. Iya. Mmm. Ya. Iya, benar. Iya, kayak Iya. Heeh. Mhm, benar, iya. Kalau aku sih kalau aku, kalau boleh milih, misal hal yang pertama aku pengen harapkan dari rekan kerja ya ya, rekan kerja yang su yang pertam yang sekarang itu jangan hilang, gitu lho. <laughs> Ya, aku sih berharap yang sekarang jadi rekan kerja jangan hilang, dan, kehidupannya tetap lancar. Iya, benar. Ah, asik banget pembahasannya. <chuckles> Terima kasih, ya?
Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Iya, sih. Benar sih. Iya, benar banget sih. Bahkan harus diperbanyak gitu ya, Mas? <chuckles> Iya. Supaya heeh. Iya, eh, nggak kerasa ya, Mas, ya ampun. Iya. Sampai jumpa lagi, Mas. Selamat pagi ya, Mas.
Iya. <chuckles> Siap. Selamat pagi.

Kayak apa ya, <laughs> Masa ya enggak ada, enggak sadar itu di belakangnya ada orang jalan atau orang di belakangnya, gitu. Iya, makanya Mas kaget, <laughs> tertawa semua itu. <laughs> Tapi
Mhm mhm. <chuckles> Eee, saking fokusnya ya. <chuckles> E <chuckles> Kalau aku sih, salah satu pengalaman lucu tuh, ya pernah terjadi gitu ya Mas, waktunya kami di kantor gitu, jadi bikin lomba semacam menghias meja kerja kan, jadi ada, eee, menjelang akhir tahun gitu. Jadi kan niat awalnya tuh cuman sekedar seru-seruan aja gitu ya Mas, tapi jadi hebohnya tuh karena salah satu timnya tuh, dekorasi mejanya tuh pakai lampu kelap-kelip itu Mas, terus sama boneka lucu, gitu. Sampai si mejanya tuh jadi kayak mini taman hiburan gitu lah, terus parahnya gitu kan, eee, pas bosnya itu datang buat inspeksi gitu. Nah, malah duduk di situ gitu kan karena kan ngiranya tuh ruang tamu gitu kan. Tapi dari situ tuh kita jadi makin deket gitu sama, eee, yang lainnya, karena kan bisa ketawa bareng, ngelepas, eee, tekanan kerja. Jadi momen-momen kayak gitu tuh, eee, ya kelihatannya kan sepele ya Mas, tapi bikin hubungan kerjanya jadi, eee, lebih menyenangkan lagi gitu kan, karena ada humornya itu sama mo momen-momen yang lucu kan mhm. <chuckles> Banyak sih sebenarnya, cuma takutnya tertawa lepas. <laughs>
Gimana? Iya. Iya. Heeh. Oh, iya iya. <chuckles> Iya. Mhm, iya. Mhm. Oh, iya iya. Mhm. Oh. <chuckles> Iya. Mhm. Iya. <laughs> Iya iya. Oh, heeh, iya. Mhm. Iya. Iya, bener. Ah, iya bener bener, iya. Heeh. <laughs> Oh, iya. Memang kalau misalkan kita nyeritainnya lucu, kadang gimana ya, karena kita iya, jadi kita sebelum ngucapin itu kadang kebayang duluan sih ya gitu ya. <chuckles> Iya. Iya, karena memang kebayang saat momen itu, gitu ya. Ah <chuckles>
Mhm. Suka nggak berhenti ketawa gitu, Mas. <laughs> Mhm. Jadi belum cerita tapi udah ketawa duluan gitu. <chuckles> Mhm. Iya. Ternyata ya penting juga gitu ya Mas kalau, eee, punya rekan kerja yang asyik tuh. Ya bahkan bukan penting lagi tapi sangat penting gitu kan. Bahkan kayak kadang, eee, yah kalau misalnya gitu ya Mas kayak ada suatu hal yang emang, eee, ya buat ningkatin semangat kita buat kerja gitu kan. Jadi motivasi kerjanya tuh tinggi gitu sama produktivitas lagi. Terus sebaliknya gitu ya Mas, kalau misalnya ada lingkungan kerja yang toxic sih walaupun pekerjaannya enak gitu ya Mas, tapi kan bisa bikin stress sama burn out gitu ya, Mas. Mhm.
Iya. Nah, iya benar. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Iya. Hmm, bener bener. Iya. Ah, aku pernah ngalamin juga sih karena ya, ya memang kita tujuan kerja kan yang utama itu uang ya, karena kita butuh penghasilan gitu ya. Heeh.
Mhm. Iya iya. Tapi ya kalau e enggak, kalau toxic sih Mas, ya mending tinggalin nggak sih?
Nah itu yang aku sekarang itu jadi berpikir bahwa, "Oh iya memang kita butuh uang, tapi"
Heeh. Mmm, mhm. Mhm.